まあ、しかもその、プロジェクト自体も新しく始まったばっかりだったので、まあ、その、全体的になんでしょう、まだ、その、基準っていうのもまだ、あやふやところもあった中だったので
ふん。 ああ、はいはいはい。
まあ、その、ま、仮に2を受けたところで、外されるところまでいかないだろうと思ってたら、まあ、そその外されてしまって。
うん。 うんうんうん。 ええ。
そうするとやっぱその仕事の量ってのもちょっとへ減らされたりししたんで
ええええ。えっと、それにうん、それについては、あ、えっと、その仕事のどなたかと話しましたか？
ええ、あ、すごいはい。 はいはい。 はい。 そうですね。全然す他の仕事の人直接的に一緒に仕事している人とはまだ話せてないです。
えっと ああ、そそう、えっとええっとええ。
そうなんですよはい、なんではい。 え、すごいはい。ええあ、いやいや、なんで上司には、あの上司と直接その話をするというよりは、どちらかというと、うん、と、上司の私の間には、そのシステム的なアルゴリズムが動いているので、まあ、その5段階中の、す数値的に、あ、この人は品質管理に適している、適してないっていうのは判断されるんで、まあ、その、まあ、上司の判断というよりも、多分しどちらかというとシステム的なアルゴリズムで、はじかれちゃったみたいな、まあ状態には
じゃ、上司はいはい、ごめんなさい、どうぞ。 はい、はい。 ええ はい。 わ、はは、は、は。はいはいはい。 うーん。
なってると思うんですね。
はい。
ええええ。
えっと、まあ、一応まあ、システム上はだから、まあ、あの、外されたということなんですけども、でもじゃあ、もしそれが、まあ、初め1回目でのその状態で、でもしかもそのプロジェクト自体が、しょあ、初期過ぎてまだその安定しあのルールが安定してなさそうなので、えっと
はい。 うんうんうん。 はい。 ええええ。